Thì mình rất là hiểu cái tâm trạng hiện tại của bạn, khi mà bạn đã trải qua một cái mối quan hệ mà cái nó không được như mà bạn kỳ vọng, đúng không? Và đặc biệt đây là một cái người mà trước đó đã từng rất là thân thiết với bạn, và rất là đau khổ khi mà cái người đó bây giờ không còn thân thiết như hồi xưa nữa. Cho nên á, là bạn liên tục trải qua những cái cảm xúc và những cái trạng thái mà rất là tiêu cực, mà bạn không biết thoát ra được trong thời điểm hiện tại. Mình thì thực sự rất là thương cho bạn luôn á, là bạn đã trải qua một cái cảm xúc nó nó rất đau khổ như vậy. Ừm, nhưng mà ơi, mình cũng muốn trước khi mình đưa ra những cái lời khuyên á, thì mình muốn biết thơ rồi nhiều hơn về cái câu chuyện của bạn thì bạn có sẵn lòng để chia sẻ những cái điều đó cho mình hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đương nhiên, bạn muốn biết gì bạn cứ hỏi, miễn sao là bạn giúp mình thoát ra cái cảm xúc tiêu cực á, chứ hông thôi mình buồn quá, mình khóc hoài luôn, mắt mình sứng húp rồi.